Heu, bah, déjà il est plus vieux que moi. Heu, il doit avoir, heu, quarantaine d'années là, donc heu, je pense que bon on a on a on a 13 ans d'écart
OK. De combien d'années? Ah! Ah oui d'accord.
et heu, et en fait il avait pas du tout le même parcours que moi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, donc heu, qui qui déjà lui il a son doctorat, <chuckles> donc heu, c'est c'est un docteur en philosophie en fait et heu, et c'est il d c'est c'est quelqu'un qui est assez surprenant. Parce qu'en fait il mmh, il a aussi ce côté, heu, hyper pragmatique et heu, et bricoleur, ce qui est pas toujours le cas, heu, pour les élèves de philo et donc en fait, heu
Oui. OK. Mmh mh. D'accord, pragmatique, c'est-à-dire?
bah, heu, c'est-à-dire qu'il est mmh, <smacks lips> comment dire? Il il y a un problème, il va te trouver la solution, tu vois? Enfin il a il a un côté hyper, heu ouais, il est très débrouillard et puis, heu, surtout il a fait pas mal de trucs dans sa vie quoi. C'est un petit peu un touche-à-tout.
OK, il débrouille. Mmh mh. OK, d'accord, il a de expérience. <chuckles> OK.
C'est ça ouais et pas qu'en philo.
OK.
Et donc heu, bon au départ, on s'entendait pas forcément très bien parce que moi j'avais l'impression qu'il avait beaucoup de mmh, d'orgueil tu sais?
Oui. Ah, donc heu, d'orgueil par rapport, heu, à l'apparence ou heu, ou même sa manière de parler, sa façon de faire? Heu, qu'est-ce qui te faisait dire ça en fait?
Et Hem, on va dire qu'il y a un côté un petit peu foufou mais aussi, heu, assez, comment dire? Pas condescendant, c'est pas le mot, mais je me rappelle avoir vu des camarades passer en en oral- parce qu'on se préparait aussi pour les épreuves orales- et puis, heu, il était, heu bon lui était déjà prof, hein, en en lycée et donc il avait des attitudes un petit peu de prof, tu sais? Donc c'est-à-dire que quand quelqu'un passe, il va dire, heu enfin il va secouer la tête, faire, heu: «T t t te» et puis, heu, lever les yeux au ciel, pourquoi pas ouais! Mais tu sais, c'est pas discret et donc on est dans une classe, on est, heu, on est vingt cinq, heu, dans des petites salles ouais c'est ça et et moi j'étais à côté, mais je dis: «Mais qu'est-ce que c'est que ce malade quoi? J <chuckles> on a droit à»
<chuckles> D'accord. Oui. Ah, d'accord. Ah. Aïe. Il va un petit peu te juger, non, ou? Ah oui, d'accord. <laughs> Ah bah, oui tout se voit. OK, donc tu l'observais déjà, de loin, un peu, ou heu?
Ah bah, en fait, heu, ce ce jour-là je m'en rappelle parce qu'il était à côté de moi et je me suis dit: «Mais c'est pas possible, heu, il pète vraiment plus haut que ses fesses». <laughs>
T'avais marquée? OK d'accord. Ah! <chuckles> Ah oui, d'accord, c'est un petit peu irrespectueux aussi, par rapport à ceux qui passaient, non? Tu le sentais comme ça?
Bah, en fait ouais c'est ça, je trouvais que c'était déjà alors bon, pour le coup, c'est vrai que le l'oral en question n'était pas fou. <chuckles> Je me rappelle avoir partagé ce constat mais heu, quand même il y a ce côté un petit peu, heu bah et tu sais c'est c'est certes il est prof en lycée donc il a déjà des élèves, mais on est tous là pour, heu bon lui était là pour l'agrégation donc le concours prestigieux un petit peu, mais on est tous là pour apprendre aussi et donc heu, je trouvais ça pas respectueux de se mettre un petit peu, tu sais, heu, dans une posture de prof, alors que c'est qu'un candidat, heu, parmi d'autres quoi.
D'accord OK. T'avais gardé pour toi. Ouais. Pour apprendre, hein. OK. Ah oui, ouais je vois. Ouais, non je vois complètement oui et du coup comment, heu, tu es passée à travers tout ça? Et comment vous avez peut-être entamé les 1ers échanges?